Ah, que legal. Eu tomei o meu café da manhã, como eu faço todos os dias, o meu café da manhã ele é quase que religiosamente fixo. <laughs>
Ah, ok. Ah, então você tem assim um um um como fala? um padrão para café da manhã.
Sim, sim, porque eu sigo uma dieta, né, para me certificar de que eu tô comendo saudável, então para eu não ficar perdido é sempre a mesma coisa. Você você come a mesma coisa todo dia ou você com costuma mudar?
Ah, que interessante. Ok. Tá certo. Em geral é, assim, em geral, assim, sim, como a mesma mais ou menos a mesma coisa por por algumas razões, então, por exemplo, eu eu tenho fome.
Uhum. Certo, você já acorda com fome.
Eu eu eu eu acordo com fome, então para não comer muito errado e evitar, assim, carboidrato, açúcar, que isso engorda, né, obviamente, demais, né. E a gente vão passando os os anos, a gente vai vai engordando mais ainda, então, a o a me o desacelera, isso mesmo. Então eu tenho uma fórmula, assim, mais ou menos, eu como, hã, proteína de manhã, então o que eu o meu café proteína, são ovos, ovos, eu gosto de ovos, esse esse é o tema. Não funciona o meu café da manhã para todo mundo, porque nem nem todas as pessoas gostam de ovo, ovo de galinha, né. Eu gosto, então o e aí eu faço ou ovo mexido, ou eu faço ovo cozido ou eu faço omelete, porque é de fácil preparação.
Sim. Aham. Demais. <laughs> Uhum. Que o metabolismo desacelera, né. Sim. Uhum. O seu café da manhã é uma proteína. Uhum. Ah, sim. Uhum. É verdade. Uhum. Uhum. Ah, sim, e você prefere então salgado de manhã, né.
Também. Ah, é salgado. Eu prefiro salgado.
Não, é que eu percebi pelas receitas que você faz com ovo, é tudo salgadinho.
É é é tudo é tudo salgadinho, porque se se você vai comer alguma coisa doce, n normalmente o doce vem, ah, o carboidrato, vem açúcar junto.
Uhum. Sim, é verdade.
Normalmente, tudo bem que tem as frutas, mas aí as frutas você depende muito do do mercado, do supermercado, perto da sua casa, e e e dá trabalho e tudo mais. Então o ovo é uma é uma para mim é uma solução perfeita. Eu como normalmente 5 ovos, 4, 5 ovos na na parte da manhã, e bastante bastante, porque eu tenho fome, e e não pode faltar o café com leite.
Aham. Uhum, sim, sim. Sim. Uhum. Olha bastante. Uhum.